Oo.
Kapag ano naman po minsan naman po, kapag parang wala talaga akong energy ganyan umoorder po ako ng siomai. <chuckles> Opo. <laughs>
Mm. Wow. <chuckles> 'Yon 'yong pinaka-comfort food mo siomai.
Opo, ewan ko po kung bakit siomai pero parang 'yong lambot po kasi ng siomai tapos 'yong ayon po 'yong anghang, 'yong toyo, 'yong kalamansi ang sarap sarap niya po. Parang 'yong lungkot ko napapalitan na ng tuwa kasi nasasarapan po ko do'n sa siomai. Gano'n.
Oo. Mm. Oo. <laughs> Oo, atleast 'di ba may ano ka pa din pagkain ka pa din na ano pinaka ano 'to, nagpapasaya sa'yo kapag ganyang malungkot ka.
Opo. Opo, ayan.
Oo ba sweet din ng mga alaga mo 'no kasi nakakaramdam din sila kahit papaano lalo't na kapag malungkot ka, 'yong sa akin naman 'yong pinakaano 'yong, ah, anak ko naman siya naman 'yong ano, ah, tumutulong sa akin para gumaan 'yong pakiramdam ko kapag nalulungkot ako kasi ano dalawang taon pa lang itong anak ko, tapos alam mo 'yon ano pa siya medyo bulol-bulol pa siya magsalita <chuckles> tapos
Opo. Opo. Opo. Ano po yan? Opo, ayan. Cute. Opo. Ah, opo. Opo, ang cute po. <chuckles>
Oo 'yong mga ano may mga oras na 'pag kumakanta siya bulol-bulol tapos siyempre imbis na maiinis ka kasi maingay matatawa ka na lang din kasi nga, alam mo 'yon 'yong, ah, mga kanta na pinapakinggan ko ang ginagawa niya kinakanta niya din pero bulol na version, oo gano'n.
<chuckles> Opo. Opo, opo. Opo. Opo, kinakanta niya po. Ang cute, may ibig sabihin po no'n ano po napapansin niya rin po kung ano po talaga 'yong madalas po ninyong ginagawa tas ina-apply niya po sa sarili niya, para mapakita sa inyo nakakatuwa naman po 'yong ganyan.
Oo. Oo. Oo, bali ano kung alam mo 'yong SB19 usually 'yon kasi 'yong pinapakinggan ko na ano, eh, na music. Tapos ano, ah, nahawa ko na rin 'yong asawa ko tsaka 'yong anak ko kumbaga sa pagfa fangirl ko na ano ko na rin sila nahatak ko na rin sila, tapos 'yong mga kanta nila kinakanta na rin ng mga ano ko, asawa't anak ko kaya may mga oras na ano imbis na mainis ka sa kanila kasi maingay sila siyempre matutuwa ka nalang din kasi ano, eh, kinakanta nila 'yong paborito kong kanta eh. <laughs>
Opo, ah, Opo. Hmm. Opo. <laughs> Mm, hindi na 'yong Opo. Opo, opo. Opo. Bonding trip pa pala kayo diyan, eh, 'yon pa 'yong nakakatuwa na kapag nalulungkot po tayo is meron po tayong nakakasama, kahit papaano na nakakapagpatanggal po or nakakapagpabawas po do'n sa lungkot na nararamdaman natin.
Oo. Mm. Oo, tsaka ano, ah, na nakakatanggal din ng stress, <chuckles> kasi ano, eh, wala namang sumisita sa amin, 3 lang kami sa bahay, so, ah, talagang nagagawa namin 'yong mga gusto namin.
Opo. Hmm.